हाँ, प्लास्टिक जैसे आपने कहा दूध भी है और जैसे हम उम, दाल चावल अ, लेते हैं, चावल तो नहीं, दाल बाकी सब जो भी लेते हैं, वो भी प्लास्टिक में ही आता है। तो वो सब मुझे लगता है जैसे पहले हम किराने दुकान में जब जाते थे। अ, जब हम छोटे थे, मैं अ, छोटी थी तो तब ऐसा था कि ये पेपर वाला जो अम, टोंगा बोलते हैं उसके उसमें हमें बाँध के देते थे, तो हम वो कर सकते हैं। अ, बिल्कुल वो स अ, अगर दूध की बात कहा जाए, तो दूध हाँ, हम लोग जैसे पहले दूध वाले भैया जो आके हमें देते थे, हुँ, हाँ तो वैसे भी हम कर सकते हैं, वहाँ जाके हम ले सकते हैं, अपनी अपना जो कटोरी है, लेके जा सकते हैं। उससे क्या होगा एक तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपको को कैसे व कैसे दूध मिल रहा है। अ, हाँ मगर थोड़ी है कि जैसे सुविधा थोड़ी कम हो जाती है, तो अ, क्योंकि उम, जैसे आपको जाना पड़ता है, है ना? हुँ, तो आजकल ये भी आ रहा है, ग्लास अ, ग्लास के अ, बॉटल में भी आपको दूध मिल सकता है, मगर हाँ, उससे क्या होगा थोड़ा मूल्य उसका बढ़ जाएगा ज़्यादा।
हाँ जी। सही बात है। बिल्कुल। हाँ जी। सही कहा आपने। सही बात है। सही कहा बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो है। जी, बिल्कुल।
उ, हुँ।
सही बात है। अगर देखिए मैं बात करूँ, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके हिसाब से और किस तरीक़े से देखते हैं, आप मतलब जो गंदगी दिन-ब-दिन आपके आस-पास जो ब पला प्लास्टिक की वज़ह से होती जा रही है, तो इनका क्या उपाय होना चाहिए? मतलब इनकी जगह हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में किस तरीक़े से परिवर्तन कर सकते हैं जो हम प इससे छुटकारा पाएँ, प्लास्टिक से?
बिल्कुल, मेरे हिसाब से ना अ अपने अ, अपने अ, तरीक़े से जैसे अ, हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि बाहर जाके पूरा पूरा गंदगी साफ कर लें क्योंकि सबकी अपनी-अपनी एक मने काम होते हैं, रोज़मरे की ज़िंदगी में। तो आप अ, अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं कि अप अ, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्लास्टिक को थोड़ा अगर आप कम करोगे ना तो हाँ, तो सब अगर क यही काम करने लगे तो अ, वो तो उम, अ, ऑटोमेटि मने वैसे ही हो जाएगा, हमें अ, अलग से जाके करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप घर में हुँ, जैसे अब घर में अ, अप थोड़े बर्तन अ, प्लास्टिक के कम कर दो अ, जो हाँ, प्लेट हो या अ, क मने जो सब्जी डालने की जो चीज़ हो। ए देखिए अब अगर आप स्टील अ, स्टील के बर्तन यूज़ करोगे ना, तो अ, वो तो एक तो अच्छी भी है, अगर आप धो के भी रख सकते हो, वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगी।
बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। हाँ जी। ये तो सही क एक बात है। अच्छी बात। हाँ, बिल्कुल। सही कहा आपने। सही बात है। हुँ, बिल्कुल बिल